Opo naman, talagang hindi mawawala yan kasi, ah, Iba-iba po kasi tayo kahit pa sabihin na iisang relasyon tayo, ah, iba-iba kasi yung pagkatao natin o personalidad natin. Kay maganda talaga na meron tayong bukas na komunikasyon at malalim na pang-unawa po' di ba? Para at, ah, bukod po dun pala ay yung tinatawag nilang compromise, ah, talagang malaking bagay po ito na talagang magmemeet kayo halfway 'di ba? Hindi lagi pagbibigyan yung isa lang ng isa lagi, mas maganda na nag nagme-meet kayo halfway at pinagkakasun ko yun 'di ba?
Tama. Totoo. Mm. Totoo, totoo. Oo. Tama, mm.
Pero sa tingin niyo po, paano niyo po sinisimulan yung pag-uusap para ayusin yung mga nangyaring hindi pagkakaintindihan?
Tama. Mm. Opo, ah, base po sa nabanggit po ninyo kanina, kapag yung tamang timing na rin, yung tipong okey na siya kasi minsan yung temper po ng galit natin talaga, eh. Diyan kahit po ang usapan niyo kung ang temper ng galit mataas may pagkumbaba na na parang medyo kalmado na po yung sitwasyon. Like para ayusin yung nangyari na hindi ko pagkakaintindihan, ganyan, kayo po ba?
Mm. Mm. Opo. Mm. Totoo po. Mm. Opo.